Ồ, đúng rồi đó. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm nha, bạn đừng yeah, đúng rồi đó, bạn nói cũng đúng qua ha. Vậy là bạn rất yeah, bạn sẽ, giống như là, tốn rất nhiều thời gian cho cái công việc này luôn á. Vậy bạn có thời gian dành cho gia đình hay là cho bản thân bạn hông? Hay
Ừm hứm. Ừm, ừm, đúng rồi đó, kiểu làm không công. <chuckles> Rất Ừm. Đúng, đúng, chính xác, ừm, ừm hứm. Ừm, có chứ bạn, nói chung cũng khá nhiều á, tại vì, ờ, mình làm công việc tự do thì nhiều khi mình cũng, ơ, hông phải làm tiền Việt á, nên là cái đồng nó cũng sẽ đỡ mất giá hơn, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa á là, ờ, mình làm ít nhưng mà mình có lương cao hơn, đó. Thì những thời gian còn lại là mình cũng sẽ ở bên gia đình nè, tại vì bà mình là cũng nghỉ hưu rồi đó, nên là mình làm ở nhà như vậy á, thì cũng có thời gian chăm sóc bà hơn, ừm, bà cũng an tâm hơn, kiểu, có người ở nhà, kiểu vậy, ừm. Rồi đó. ừm hưm, ừm hứm, chính xác đó, đúng rồi, ừm, đúng, đúng, đúng, đồng ý luôn, ừm hứm.
Ừm. Yeah, ừm. Ừm hứm. Ừm, ừm. Ừm hứm. À, à, vậy đó hả? Wow! Ừm. À há. À, trời ơi, wow! Rõ ràng ừm, ừm. Nè, rõ ràng là cái quyết định thay đổi việc của bạn là quá hợp lý luôn đó nha, ừm, nó đã đem lại cho bạn một cái kết quả mà như bạn mong muốn, đúng hông? Vậy, ơơ, mình thấy, ờ, cũng ô kê hết rồi, vậy bạn có muốn nó nó thay đổi như thế nào hông? Hay là có cái phương công công cụ, phương pháp gì để giúp cho cái hiệu suất bạn làm việc, ưm, nhanh hơn hay là sao hông? Ừm.
Ừm hưm, sao, sao? Ờm, ừm hứm, ừm. À, có nha, mình có. Thứ nhất á là cái tính cách của mình không có thích làm việc một mình quá nhiều, mình thích là có sự giao tiếp nè, hoặc là cộng tác. Ờ, nên là mình rất là mong muốn có một cái người làm cùng hoặc là có một đội nhóm luôn để có thể là làm cùng nhau á, chia sẻ nè, hoặc là kéo nhau cùng đi lên chẳng hạn, ờ, hoặc là cùng nhau làm một dự án nào đó lớn, ờ, nó sẽ, ơ, có sự tương tác hơn á, ừm. Đúng, đúng, đúng, chính xác, chứ làm một mình á thì nó không phù hợp với tính cách của mình cho lắm, nên là mình nghĩ là mình sẽ khó duy trì được lâu. Ờ, đúng rồi đó, mình là cần sự giao tiếp, tương tác này kia đó, ờ, nên là mình nghĩ là mình cần một cái đội nhóm hoặc là 1 người, cùng lắm là 1 người thôi cũng được, làm chung với mình. Ờ, kiểu dạng như vậy, ờ, định hướng ừm hứm, ờ há, ừm, à há, ô kê, ừm.
Ừm. Ờ, ờ. Ờ. Ừm, ừm. Ừm hứm. Ờ. À, ờ, đúng rồi ha. Ưm, ừm. À, đúng rồi ha. Ừm, ưm, ừm. Cũng giống như động lực cho nhau, đúng hông? Truyền cảm hứng đó, đúng hông? À, đúng ha, Ờ, ừm. À! Ừm, ừm. Ừm hứm. À, ừm. À, ô kê, ô kê. Wow! Ừm, thôi vậy, a, mình, à, mình hy vọng là trong tương lai bạn sẽ, ơ, kiểu, giống như, kiếm được một cái đồng đội như vậy ha. Ừm, và chúc cho yeah, công việc của bạn, ờm, suôn sẻ ha, ngày càng thành công hen, ừm.
Ừm, ô kê, cảm ơn bạn nha. Ừm, ô kê, ừm, ừm. Ô kê, ô kê nè, cảm ơn bạn đã lắng nghe mình ha, cũng như là, ờ, chúc bạn ha, sẽ sớm có được một cái máy pha cà phê mới nha. <laughs> Ô kê, ờ, tạm biệt, tạm biệt, ừm.
Ừm, ừm. Chính xác luôn nha, ờ, ô kê, cảm ơn bạn rất nhiều hen, bye bye.

Ờ, thật ra cụ thể là mình, à, đang làm là pha chế cà phê nhưng mà là mình làm ca buổi tối á, yeah, nên chi là thì rõ ràng là ng bạn nghe cái, a, tên của cái, ơ, công việc của mình là rõ ràng là bạn cũng cảm thấy được cái sự hứng thú của mình là bắt nguồn từ việc ca pha pha chế cà phê, đúng hông? Ừm. Yeah, ừm, thì thì hông biết là bạn có bao giờ ừm hứm, bạn có thích uống cà phê ví dụ như, những cái kiểu, cà phê, ơ, của phương Tây hông? Ví dụ như là cappuccino, latte gì đó? Ừm.
Ừm, ừm, ừm. Sao, sao? Ồ, wow. Ừm, ừm, ừm, ừm, à há. Sao, sao? À há. Ừm. Đúng. Chính xác, chính xác, đúng rồi đó, ừm, ừm. Là bạn, ờ à há, ừm hứm. À. Ừm. À, ừm, ừm, ừm, thì nói chung là mình là say cà phê, say trà nên là mình s không có đụng được những cái món đó luôn, đúng rồi, chính xác, chính xác, khá là tiếc. Ờ, kiểu, mình chỉ uống được, à, cái vị đắng của sô-cô-la thôi, còn cà phê thì nó quá là đắng mà theo, kiểu, ơ, khó chịu nè, mình hông uống được, ờ, mà cũng từng uống thử rồi. Ờ.
Ừm. À, vậy đó hả? Hông có uống được, trời ơi, wow, ừm, ừm. Yeah, yeah. Ừm hứm. Ừm. À, ừm. Ừm hứm. À! Ừm, ừm. Yeah, thì ra là như vậy. Ồ, wow, nhưng mà trong tiệm cà phê á, nó vẫn vẫn có mấy cái món khác á, ví dụ như là trà trái trà trái cây nè, hoặc là đá xay nè, thì mình có thể thử mấy món đó, ừm, yeah. Ừm.
Ừm, à há. Ưm hứm, vậy hả? Ừm, ừm. À há, sao, sao? Ừm. À. Ờ, OK, mình cũng thường như vậy á, ờ.
Ừm, ừm. Yeah, ừm hứm, là
Thì nói chung là bạn thích pha chế là theo cái mảng cà phê thôi hả? Hay là có món khác nữa hông?
Ừm. Ờ, thật ra là mình chỉ, a, chuyên về cà phê thôi là, kiểu, giống như, mấy cái, a, yeah, mấy cái việc mà sử dụng máy cà máy pha đó, xong rồi châm hạt cà phê nè, xong rồi hoặc là làm, à, latte art nè, đó, là, kiểu, giống như, mình thấy mấy cái tạo hình mà trái tim, rồi lá, xong rồi đó, kiểu vậy đó, ừm, yeah. Yeah, là mình chỉ, ơ, tập trung cái đó thôi, ừm, chứ ơ, yeah, nhưng mà thật ra là chủ muốn là mình làm hết, kiểu vậy nên chi là yeah, ừm hứm. Yeah, ừm hứm.
Ừm hứm. Ồ, vậy hả? Ừm hứm. Ừm, ừm, ừm, ừm. À, vậy hả? À, rồi, OK, ừm. Ừm. À, rồi, rồi, mình biết, ừm, đẹp nha. Ừm, nghệ thuật À há. Ờ, ờ. Ừm hứm. Đúng rồi, thường là vậy á, đúng rồi đó, pha chế làm hết trong cái menu có gì làm hết. Ờ, mình hiểu, mình hiểu, ờ, ờ. Ưm hưm. Ờ, đúng rồi đó. Ờ.
Đúng hồi, đúng rồi, thậm chí là bán bánh luôn đó bạn là cũng phải làm, kiểu như bỏ bánh vô lò nướng cũng phải làm luôn vậy đó, à há, wow, ừm, mà còn bạn thì sao? Ừm, bạn có cái công việc hiện tại của mình á, ừm, bạn có thích công việc hiện tại của bạn hông? Ừm.
Thì hông biết là trong à, mình hả? Mình thì làm t A, mình À, cực kỳ thích luôn, tại vì mình làm tự do á, nên là mình rất là linh hoạt về cái thời gian nè, cũng như là mình ờ, mình có thời gian với gia đình của mình nữa. Ừm, kiểu như vậy á, nên là mình khá là thích cái công việc hiện tại, không có áp lực á bạn, ờ, kiểu, mình làm nhiêu ăn nhiêu, cũng thoải mái tinh thần, ừm, ừm. Kiểu, kiểu như vậy á, à há. Ừm hứm.
Ừm. À, vậy đó hả? Ôi. Ừm, ừm, ừm. Wow. Ừm, ừm, ô, đã thế, đúng rồi ha, ừm, yeah. Ê, mà bạn làm công việc tự do là bạn thích làm giờ nào bạn làm, đúng hông? Bạn lên núi bạn làm, xuống biển bạn làm, đúng hông? Ừm, ừm. Wow, vậy đó hả? À, trời ơi, nghe đã vậy, trời ơi, vừa đi du lịch vừa làm việc, kiểu giống như, đang ngồi trên thuyền hay là mở máy call meeting này nọ, video call cũng được hết bạn. Trời ơi.
Đúng rồi, <laughs> chính xác, có mạng là được, <laughs> có thiết bị này kia là được hén, ừm, đúng rồi đó. Ừm hứm, vậy hả? Đúng rồi. <laughs> Rồi, <laughs> đúng rồi, nhưng mà mình thì lại không thích như vậy lắm, mình thích là cái nào ra cái đó, làm việc là làm việc, còn đi chơi là đi chơi, ờ, nó phải rạch ròi, thoải mái như vậy ha. Ừm, kiểu, kiểu như vậy á, ờ, ừm hứm, ừm, ừm, ừm, ừm. <chuckles> Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, nhiều công việc không hiệu quả mà mình cũng hông tận hưởng trọn vẹn được cái không khí v vui chơi nữa, đúng hông? Ừm, mình cũng không thích cái hình thức mà kết hợp như vậy lắm, ừm. Thì hông biết là trong công việc của bạn á, <clicks tongue> có khoảnh khắc nào mà bạn cảm thấy tự hào, vui vẻ hông?
Ờ. À. À, đúng ha. Ồ, đúng ha, đúng ha, nghe bạn nói như vậy, à, rất là nguyên tắc luôn đó, rõ ràng nữa chứ, chơi vừa làm việc thì nó xao nhãng quá, đúng hông? Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi ha, wow. Ừm, ừm. Chính xác luôn á, ê ừm. Ừm hứm.